ああ、じゃ、好きなタイミングでできるようにしてうーん。<sniffs>
そうですそうです。ただ、いつでもやればいいんやっていうと、いつでもやらなくなっちゃうので
<laughs> そうですよね。
<laughs> 食後にっていう風に「打-明」したんですね。
はあ。
だから食べたらすぐにもう片付ける前に、あの、ラジオ体操の音楽を流すと、とりあえず体が動くので。<laughs>
あ。 <laughs> あの、あの、伴奏の段階で。<laughs>
そうなんです。多分日本人は、あの、きゅうじゅうきゅうパーセントぐらいは聞くと多分、体が動き出すんじゃないかなと思います。
知ってる。<chuckles> あの あの、あれですよね。<laughs>
あの、あれです。<laughs>
ええ、すごい。あれって、なんか、色々種類があるんですかね？
あ、そうなんです。あの、公式のはいち1、2、3までだったかな、3あったかな？はい、あるんですけどそうなんですよ。なので、どうしても、こうこう、ハハードで動きたい時は2をやって、おあ、ま、わ普通の時は1やってみたいな。
なんかだいいちとか。 へえ。ね、意外と長いんですよね。 うん。 あ、あれってレベルが高くなってるということなんですか？あ、そうなんだ。
あ、そうなんですよ。ええと、じゃかですね、作られた時は1しかなかったんですけど、いちが、ええと、ま、いってみれば、ま、お年寄り向き <laughs> なので、あの、もうちょっと、こう、活発な若い方に合わせたのがで、2ができたっていう風に聞いたことがあります。
はいはいはい。 はい。<laughs> うんうん。 うんうん。 あ、そうなんですね。へえ、じゃ、その時の気分というか、なんか、こう、元気さに合わせて
はい。 そうですね、動きたいなとはい。
選ぶんですか？
そうですね、大抵1、2で、あの、私は終了なんですけど。<laughs>
<laughs>
もうちょっと動きたいなっていう時は1と2を続けてやったりとか、そういうこともありますね、はい。
あ、連続で。